जी। तो मेरी समस्या ये है कि मैं भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित बना रहता हूँ कभी-कभी जिसकी वज़ह से बेचैनी हो जाती है। उसका कारण भी ये है क्योंकि मेरा जो काम है वो अनसर्टेनिटी वाला काम है। मैं एक अ, सिंगर हूँ और अ, राइटर भी हूँ। मतलब मैं अपने खुद के गाने लिखता हूँ उन्हें कम्पोज़ करता हूँ और गाता हूँ। मेरा खुद का एक बैंड है स्टूडियो है।
उम, जी।
लेकिन दिक्कत की बात ये है कि इसमें अ, उम, आप जानती हैं कि भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएँ बनी रहती हैं और उस अनिश्चितता की वज़ह से कहीं न कहीं अ, बेचैनी हो जाती है कि आपको पता है कि कोई नौकरी नहीं है कोई श्योरिटी नहीं है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको साठों साल के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिल रही हो और फंड भी मिलता हो, है ना? तो आप जिस जितना कुआँ खोदेंगे उतना अ अ, पानी पिएँगे और ये डेली का मामला रहता है। तो उस वज़ह से कहीं न कहीं एक बेचैनी बनी रहती है कि, लगता है कि अ, क्या इसके साथ कोई नौकरी वग़ैरह देख लेनी चाहिए थी? और नौकरी मेरा करने का ऐसा कोई ख़ास इरादा है नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं करता वो करने का। ये काम करने में मुझे मज़ा आता है अच्छा लगता है लेकिन कहीं न कहीं वो अनिश्चितता बनी रहती है क्योंकि साथ वाले दोस्त कहीं न कहीं अ, जॉब में हैं और वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और अब उनकी शादी वग़ैरह भी हो गई है और मैं अपने काम की वज़ह से कहीं न कहीं शादी करने में भी डर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी तो चलो मैं अकेला हूँ तो अपना काम, अपना खाना-पीना वग़ैरह कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ जब दूसरी ज़िंदगी जुड़ती है तो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और अब फ़िर वो भविष्य को लेकर चिंतित होने लगते हैं और बेचैनी बढ़ जाती है। तो अगर आप कुछ मुझे सलाह मशविरा दे सके तो मैं आपका आभारी रहूँगा।
हुँ। जी। हुँ। उम, जी। जी। जी बिल्कुल। अ, देखिए मैं समझ सकता हूँ। कहीं न कहीं जब हमारी जो जॉब होती है वो अनस्टेबल होती है ना, तो हमें भविष्य को लेकर बिल्कुल चिंता और बेचैनी बन बनी रहती है। तो आपकी समस्या को ना मैं अ अ, अच्छी तरीके से समझने के लिए आपसे, मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। तो आप मुझे ये बताइए कि, आपको जैसे आपने बताया कि आप सिंगर हैं और आपका बैंड भी है। तो इसमें ना आपको किस चीज़ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि मतलब क्या कि पैसे कमाएँगे या फिर जो ये जॉब है अ, इसको कोई रिप्लेस कर देगा या फिर क्या, क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित और तनाव महसूस करते हैं?
जी। जी। जी। जी, ये मैंने जस्ट कोविड से पहले शुरू की थी अपना ये काम, सिंगिंग वग़ैरह। तो मैंने वो एक बार मैं जूझ के देख चुका हूँ कि कोविड में कितनी परेशानी से हम लोग गुजरे थे, हमने कितनी समस्याएँ झेलीं और कितनी दिक्कतें हुईं हमारे साथ। तब हमें लगा कि कहीं न कहीं एक निश्चित वर्क होना चाहिए, हमारे को निश्चित काम होना चाहिए या एक श्योर काम होना चाहिए, जिसमें आपको एक ठीक-ठाक अमाउंट आ रहा हो और वो महीने के हिसाब से होता रहे तो ठीक रहेगा। लेकिन अब क्या है, उम्र ज इस जिस तरीके से बढ़ रही है, साथ वाले लोगों ने अपने य फैमिली प्लानिंग कर ली है और सेटल हो गए हैं। तो उसके साथ-साथ लग रहा होता है कि अब आपकी उम्र भी बढ़ रही है, तो आपको भी अपने कुछ एक श्योरिटी वाला काम कर लेना चाहिए। लेकिन ये काम मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है करने में लेकिन फिर भी मुझे ये बेचैनी बनी रहती है कि कल को जब मैं शादी वग़ैरह करूँगा या फैमिली प्लानिंग वग़ैरह करूँगा तो उम, किस तरीके से चीज़ें होंगी? भविष्य क्या होगा? या पैसा वग़ैरह एक अ, एक ठीक-ठाक अमाउंट में कैसे आएगा? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कहीं न कहीं वो, जो, हमें डेली कुआँ खोदना है और डेली पानी पीने वाला हमारा कान्सेप्ट है। तो उसमें कभी-कभी दिक्कत भी होती है। कभी आपके पास काम होता है, कभी आपके पास काम नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है ना, डाउट वग़ैरह हो जाते हैं, कभी-कभी रिलेटिव्स भी पूछ लेते हैं, तो क्या है? ऐसे ही चलेगा या कुछ और बेहतर भी होगा? और उस वजह से परेश फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो, वो भी थोड़ी-सी दिक्कत लगती है और उनकी वजह से थोड़ी परेशानी मुझे भी होने लगती है। तो ये मेरी समस्या है।
जी। जी। देखिए मैं बिल्कुल समझ गया। अ, बिल्कुल इस चीज़ को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ और आप मुझे ये बताइए कि अ, जब आप कोई स्टेज़ परफ़ॉर्मेंस करते हैं तो क्या आप उसके बाद थोड़ा ऐसा फ़ील करते हैं जैसे कि आप इमोशनली ड्रेन हो गए हैं? या फिर कुछ तनाव और चिंता परेशानी महशुस महसूस होती है आपको?
जी। देखिए जब मैं स्टेज़ पर होता हूँ और परफ़ॉर्मेंस दे रहा होता हूँ या मैं अपने खुद के स्टूडियो से जब सॉन्ग निकाल रहा होता हूँ लोगों की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आती है, तो वो प्रतिक्रिया मुझे फ़िर से ज़िंदा कर देती है। मुझे मेरे होने का एहसास दिलाती है। मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ उसकी प्रतिक्रिया मुझे तुरंत मिलती है। तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं है वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत की बात ये होती है कि लोगों ने अपने अ, सब्सक्राइबर वग़ैरह बढ़ा लिए हैं। फ़ॉलोअर्स बढ़ गए हैं। ठीक-ठाक अमाउंट कमा रहे हैं वो सोशल मीडिया से। तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ और मैं अभी उतनी रीच नहीं कर पा रहा हूँ पहली बात। दूसरी बात ये है कि अनिश्चितता वाला खेल है। पता नहीं कब तक चलेगा? कब तक आपको फ़ॉलोअर्स मिलेंगे? कब आप आपके पास अ, ठीक-ठाक अमाउंट में पैसा आएगा? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको परेशान कर रही होती हैं। मुझे परेशान कर रही होती है। और मैं कहीं न कहीं उसको लेकर डाउटफ़ुल हो जाता हूँ अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाता हूँ कि आप चलिए ठीक है प्रतिक्रिया आ रही है आपको लोग हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं आपकी आपको मोटिवेशन दे रहे है ठीक है लेकिन पैसा? अल्टीमेटली बात तो पैसे की आती है लोग इज़्ज़त उसी की कर रहे होते हैं जिसके पास पैसा है। और उस चीज़ से मैं जूझ रहा होता हूँ कहीं न कहीं तो वो थोड़ा-सा मुझे तकलीफ़ दे रहा होता है। और कहीं न कहीं मुझे अंडर कॉन्वेंट कर रहा होता है। और मेरे अब तक के काम पर मेरे अब तक के अनुभव पर या मेरे भविष्य को लेकर कहीं न कहीं मुझे डाउट में डाल देता है। जी।
जी। हुँ, जी। जी, बिल्कुल। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी नहीं सोचा की आप भी अ, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ और सॉंग्स अपने चैनल पे डाले ताकि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ें? अगर आपने ट्राई किया तो फिर आपको क्या-क्या चैलेंजेस देखने को मिले?
जी, बिल्कुल। मेरी पूरी कोशिश थी मैंने एक बार एक अपना चैलेंज लिया था। मैंने 50 दिन का चैलेंज लिया था। मैंने उसको करने की कोशिश भी की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन 30 दिन के बाद कुछ कंडीशंस ऐसी हुईं फैमिली अ, मेडिकल अ, इश्यूज़ आ गए और अ, मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो मुझे कुछ दिन का ब्रेक लेना पड़ा और जब आप कुछ दिन का ब्रेक ले लेते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें पूरी न्यूट्रल हो जाती हैं। आपको सब ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो वो कंडीशन हो गई तो उसके बाद कहीं नहीं तो अ, वो अ मैं उस तरीके से फिर कर नहीं पाया। मेरी कोशिश ये रहती है कि भले ही अ अगर मैं पर डे नहीं कर पा रहा हूँ तो 1 हफ्ते में एक डाल दूँ। तो अभी तो वो कर रहा हूँ क्योंकि अभी शोज़ वग़ैरह भी चल रहे हैं शोज़ के बीच में भी रहता हूँ। कभी-कभी शोज़ मेरे अ, महीने में 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि 1 या 2 ही शो आ रहा हैं, तो फिर डाउट होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि साथ वाले जो हमारे बैंड के मेंबर्स हैं वो दूसरे काम पकड़ लेते हैं उनको दूसरा काम मिल जाता है तो वो अपना-अपना जगह निकल जाते हैं, लेकिन फिर मैं बैठा रह जाता हूँ और लगता है कि अ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या है ये सही कर रहा हूँ? क्या गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे दूसरे ऑप्शंस खोजने चाहिए? तो इस च दी ए के ख़्याल मेरे दिमाग में आने लगते हैं और वो कहीं न कहीं मुझे अनिद्रा भी दे देते हैं, कभी-कभी रात में बेचैनी दे देते हैं और मुझे उठा देते हैं मेरी नींद से। तो ये मेरी कंडीशन हो जाती है। जी।
जी। जी देखिए, मैं बिल्कुल हुँ। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। अच्छा आप मुझे एक व लास्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपकी लाइफ़ में कौन ऐसा पर्सन है जो आपको इमोशनली सपोर्ट करता है? जब अपने आप उनको एक्सप्रेस करते हैं कि ये जो मेरा करियर है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। मैं बहुत ज़्यादा इसको लेके चिंता और बेचैनी महसूस करता हूँ तो।
अ, दोस्त, परिवार और मेरी पार्टनर। मेरे जो दोस्त हैं वो कहीं न कहीं जैसे आप जानते हैं सबके दोस्त होते हैं और वो दोस्त आपको मोटिवेट ही कर रहे होते हैं। मोटिवेट भी ना कर रहे हो तो वो आप उनके साथ बैठे हो तो कहीं न कहीं हल्का महसूस कर रहे है होते हैं और कहीं न कहीं आपके समस्याएँ जो हैं, वो थोड़ी आपको कम लगने लगती हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग मेरी फ़ैमिली से हैं जिनके साथ मैं अपनी बातचीत शेयर करता हूँ। वो भी ये बोलते हैं "ठीक है कुछ नहीं है। इतना परेशान मत हो। कुछ नहीं ये नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा इतना क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा ही रहे हो ना।" तो ऐसी बातें कोई करता है तो मैं थोड़ा-सा अच्छा महसूस करता हूँ। और फिर उसके बाद मेरी पार्टनर, जो मुझसे कहती है कि "ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अगर तुम्हारा ये नहीं चल पा रहा है तो मैं जॉब में हूँ मेरा ठीक चल रहा है। कल को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ। अभी त स्टेबल हूँ मैं। तुम जब तक कर पा रहे हो तब तक करो, अगर तुमको लगता है कुछ और करना है तो तुम वो कर लेना, तो इतना क्या प्रॉब्लम करना है।" लेकिन तक़लीफ़ यही हो जाती है कि वो कहीं न कहीं एक मैन ईगो भी है वो। कहीं न कहीं सामने आ जाता है और लगता है कि अ, वो तो कह रही है, "चलो कर लो" लेकिन आप क्या खा पाएँगे ऐसे बैठ के, उसकी रोटियाँ? तो ऐसा ख़्याल मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि कहीं न कहीं कुछ बेहतर देखना पड़ेगा, कुछ अच्छा खोजना पड़ेगा। क्या करूँ एकेडमिक की तरफ चला जाऊँ या कोई जॉब देख लूँ या कुछ स्कूल वग़ैरह या कॉलेज वग़ैरह में कोई जॉब निकलती हो तो वो देख लूँ। तो इस तरीक़े के ख़्याल आ रहे होते हैं और वो कहीं न कहीं मुझे अ, झकझोर रहे होते हैं कहीं न कहीं डाउट में भी डाल रहे होते हैं। कभी-कभी बेचैन भी कर देते हैं और भविष्य को लेकर चिंतित कर देते हैं। जी।
जी। हुँ। हुँ। उम, जी। उम, जी। जी देखिए मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बातों को और कहीं न कहीं उम उम, आप ना बहुत ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। जी जो आपको इतने अच्छे दोस्त इतनी अच्छी फ़ैमिली इतनी अच्छी पार्टनर मिली है। तो देखिए पहले तो आप ना बिल्कुल भी उदास मत होइए। बिल्कुल भी चिंता और तनाव मत लीजिए। क्योंकि देखिए जो भी होगा आपकी लाइफ में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ये जो अनसर्टेंटी है, तो देखिए जो सिंगर का एक लाइफ होता है अगर मैं आपको बताऊँ तो वो दिखता बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है लेकिन ना बहुत ज़्यादा अनिश्चितताओं से भरा होता है। तो देखिए इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और देखिए कहीं न कहीं ये जो अनिश्चितता हो है, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं यही एक सिंगर को सिंगर बनाते हैं। है ना। दी ये कभी-कभी जैसा आपने बताया है कि महीने में बहुत सारे शोज़ मिल जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि 1-2 शौ शोज़ मिलते हैं या फिर वो भी नहीं मिलता, है ना। तो देखिए
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी।
ये बिल्कुल अ, सिंगर की एक सिंगर के जीवन में ना एक बिल्कुल इन अ, आम सी बात है, है ना? और देखिए, जैसे कि आपने बताया कि कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिलती है और कभी-कभी बिल्कुल 2 लोग रहते हैं स्टेज पे, है ना? तो देखिए ये ह यही तो इस चीज़ की ब्यूटी है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना? देखिए, जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना चीज़ों को, तो चीज़ें हमें बिल्कुल भी चिंता और बेचैनी में नहीं डालेंगी। तो आप तो देखिए पहले ना एक्सेप्टेंस कीजिए, है ना? अ अ, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप ना इस चीज़ को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहूँ, चिंता और बेचैनी महसूस नहीं करूँ। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि ना आप अपने जो गोल्स हैं, उनको सेट करिए। ठीक है, आप छोटे-छोटे गोल्स बनाइए अपने जीवन में ना कि देखिए, मुझे तो पहले अगर मुझे अपनी वॉइस पे काम करना है पहले देखिए और भी ज़्यादा, जैसे एक सिंगर होता है ना, वो जितना सुरीला आवाज़ बना ले, उसके लिए तो उतना ही कम है। देखिए, है ना? तो आप ट्राई कीजिए कि आप ना डेली कम से कम 30 मिनट रियाज़ करें, है ना?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
और ये ट्राई करेंगे जैसे कि आपने बताया कि सारे लोगों के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं कॉम्पटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप देखिए ट्राई कीजिए कि कम से कम, 1 हफ्ते में 1 न्यू कंपोज़िशन, न्यू कवर तो आप डालिए ही डालिए अपने चैनल पे। है ना? तो देखिए अगर ऐसी चीज़ें करेंगे, फिर आप ची आप जैसे आपका जो भी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, वहाँ पे ना कम से कम मंथली आप लाइव आइये, परफॉर्म कीजिए। है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए इससे क्या होगी न आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। और देखिए जब फैन फॉलोइंग होगी तो कितना भी, कुछ भी आ जाए देखिए कित कितनी भी आपदा आ जाए। वहाँ पे आप न बिल्कुल सेफ़ रहेंगे और एक और आपकी जो ये कला है, जो ये है ना बिल्कुल स्टेबल रहेगी। बिल्कुल आप इससे न बिल्कुल अर्न कर पाएँगे। तो मैं आपको बस यही सलाह देना चाहूँगा। मुझे आशा भी अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आपको बिल्कुल अ, जो आपकी बे चिंता और बेचैनी वो बेचैनी वो दूर हो जाएगी।
ओके। ज जी। जी। जी। कहीं न कहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस तरीके से सोच ही नहीं पा रहा था। तो मैं आपके विचारों को अमल करूँगा और उन्हें अपने जीवन में ढालने की कोशिश करूँगा और अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुभरात्रि।
आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।